Allora, ehm, il mio hobby preferito del momento, ehm, sicuramente è, ehm, la palestra e le motivazioni che mi hanno spinta, appunto a sceglierlo come hobby preferito, in realtà sono, ehm, abbastanza profonde come come motivazioni. Diciamo che non sono banali come uno può mhmm, può aspettarsi, nel senso che, la maggior parte delle persone magari <tsk> si avvicinano alla palestra, o comunque a un qualsiasi altro sport per, tra virgolette, "muoversi" no? Per per rendersi un attimo atti bravissimo, esatto. Ehm, <smacks lips> allora sì, di fondo c'era proprio il volersi metters volers vol volersi mettere in forma, però, ehm, diciamo che appunto, come ti dicevo è abbastanza più profondo, nel senso che è partito proprio dal fatto che non riuscivo più a, uhm, <tsk> a piacermi, no? Quindi, ehm
Mh. Okay. Mh. Okay. Mh. Sì, per per far per stare in forma diciamo. Tu invece no. Okay. Mh. Ah è proprio una questione era una questione di autostima, mi sembra di capire.
Bravissimo, bravissimo, sei sei proprio arrivato al punto. Mi ero resa conto che, ehm, da che ero appunto una persona piena di autostima, perché poi fondamentalmente lo sono stato per lo sono stata per tutta la mia vita una persona con tanta autostima, ehm, <clicks tongue> mi sono resa conto che effettivamente c'è stato un periodo della mia vita, in cui a causa appunto di, ehm
Mh-mh. Okay, interessan Sì.
mhmm, mhmm, difetti per me ovviamente, erano era una una questione molto personale, ma comunque esatto.
<chuckles> Dai, ho ho cap ho ca mi sembra di aver capi sì, mi sembra di aver capito, che hai avuto un momento in cui la tua autostima è un po' scesa, e hai deciso in maniera di con la forza di volontà, di fare qualcosa per tornare a splendere, come splendevi prima.
Bravissi

Bravo, esatto. Avevo proprio paura magari del di approcciarmi con la gente che che si trovava in palestra e quindi ho iniziato con un'amica per paura anche per un po' di ansia sociale, ti dico la verità. E poi però col tempo, ecco perché poi è diventato il mio hobby preferito, uhm, per me la palestra è diventata sono quelle 2 ore, ehm, giornaliere che io mi prendo per me stessa e esatto, e non voglio avere a che fare con nessuno della palestra, cioè mi chiudo proprio in me stessa.
Mh. Okay. <chuckles> Mh. Sì. Che dedichi a te. Ma E ah. Qui quindi quindi tu vai in palestra non per socializzare, veramente per fare quello che de vuoi fare per te stessa, per il tuo fisico. Ma
No. Bravissimo, bravissimo. Io sono sono di base, sono una persona molto socievole, molto solare, però, mhmm, durante quelle 2 ore io non riesco proprio a socializzare, perché la prendo veramente come ehm, <tsk> come un momento per stare anche con me stessa, no, per staccare proprio anche da mhmm, per ricaricare le mie batterie sociali perché è come se non ci fosse nessun altro intorno a me.
Okay. Mh. Sì. Ho capit Eh sì, sì, sei sei sei sei chiarissima. Ma la prima volta, <tsk> quando sei andata con la tua amica, ti è su ti è subito piaciuta o all'inizio, l'inizio è stato un po' diciamo un po' difficile? Eh.
<chuckles> Sì. Sì. Traumatico. Sì, <chuckles> assolutamente sì. Non non non mi è piaciuto per niente. Il primo giorno è stato veramente, uhm, traumatico come dicevo prima, nonostante fossi con la mia amica, uhm, probabilmente eravamo 2 impacciate, ehm, che probabilmente facevano anche ridere. E quindi <chuckles> sì, me la sono.
Un po' tro Racconta, racconta. Mh. Sì. Mh. <chuckles> Vabbè però, non si non si nasce mica tutti imparati, eh.
Bravo, esatto perché poi dopo, questa consapevolezza è arrivata è arrivata dopo, perché mi sono guardata intorno e comunque mi sono resa conto che non è vero che erano tutti, ehm, già ehm, avviati o comunque già esperti e poi e fondamentalmente ognuno pensava a sé. Quindi, non nessuno guardava guardava l'altro e quindi all'inizio è stato un po' traumatico, ti dico la verità, e neanche mi è piaciuto. Ehm, lo facevo solo perché lo dovevo fare. Poi sì, no no niente, poi pian piano, ehm, anche diventando magari un pochino più brava, magari ecco l'autostima di cui parlavamo prima, ehm, sono diventata un pochino più brava, quindi piano piano l'autostima è salita. E soprattutto è salita quando, uhm, ho cominciato a vedere il mio corpo cambiare. Quindi
<chuckles> Sì. Eh certo. Mh. Ma quante quante s no scusa, vai, vai, vai, vai, vai tranqui Mh-mh. Mh, eh. Mh. Ah, ho capito, quindi v v vede vedevi gli effetti dell'attività, mh.
Bravo.